Ang nakikita ko pang epekto niyan, eh, 'yong, kasi 'di ba, 'yong ibang katulad natin na babae, eh, ang paglilinis ng bahay ang ehersisyo. Kunwaring, pagmo-mop, pagwawalis, kunwaring, ikaw nagbubunot ka pa, nag mag ba like that. 'Yong mga gano'ng i bagay eh, parang
Mm. Oo, tama. Mm, mm.
mawawalan, na ng saysay, yung mga gano'ng bagay yung, 'pag yung mga walis, kasi wala na eh, andiyan na yung robot eh. Oo, 'di ba, tsaka yung mga mm.
Oo. Hmm. Yung mga nakaugalian na natin. Tsaka mag-aano na, sa mga susunod na generation, baka hindi na rin talaga, mawala na yung mga ganong klase ng pagkilos sa bahay.
Wala na. Oo. Totoo. Ang masama lang diyan, paano kapag nasira yung robot. 'Di ba? Hindi na alam ng bagong henerasyon yung magiging, eksena nila sa bahay, anong gagawin nila kasi nasira 'yong robot, bibili ng bagong robot para malinis 'yong bahay, 'di ba? 'Yong mga gano'n, 'yon na lang 'yong nakakagulo ng isip natin, kasi siyempre medyo nakakatakot, oo. Oo, 'di ba, ano, 'yong tengga ng dumi ng bahay, diyan na lang, eh, kung may mga bata ka, nalaglag 'yong mga tsitsirya, 'yong mga kinakain na mga biscuit, biscuit. Hahayaan mo na lang langgamin 'yan, oo, 'di ang langgam na ng bahay niyo, ang dami niya ng ipis, ang dumi-dumi na, 'di ba? 'Yong mga gano'n, 'yon lang 'yong nakakatakot isipin, na pagdating ng panahon na, nakuha na't lahat ng robot yung gawaing bahay natin, 'di ba?
Oo, oo. Oo, oo. Oo. Hahayaan na dumumi yung bahay, 'di ba. Mm. Hayaan na lang, mm. Mm. Oo. Ayun nga, nabanggit mo kanina, paano 'pag nasira, 'di ba? Kumbaga may posible talagang, maaaring masira or, alam mo yun, 'di natin alam kung papaano talaga siya i-maintain.
Mm. Mm, mm.
'Di ba, paano talaga gamitin, sa bahay. So, ayan sa tingin ko magiging, alam mo yun minsan si siyempre nagi nagkakaroon talaga ng issue yang mga ganyang mga ano eh, gamit, 'di ba? Siyempre, for sure, hindi 'yan ginawa sa bansa natin. So, alam mo yung mga pira-piraso niyan, kumbaga 'pag nasira, parang mahirap, mahirap din gawin.
Totoo 'yan. Mm. Robot. Totoo. Ay, totoo naman. Totoo, kumbaga, yung mga piyesa nila ang hirap hanapin, 'di ba?
Mm.

Aba, oo.
Okey na, hmm, 'di ba? Parang automatic na, "Diyan ka lang." Oh, ah 'pag may nakita ka, 'pag na-sense mo linis agad 'di ba? Sa akin din, sa tingin ko gano'n din kasi.
Oo. Mm.
Ang pagwawalis talaga sa atin lalo na't sa ating mga babae parang maya't maya eh. 'Di ba, 'pag may nakita tayong naramdaman nga lang tayong 'di ba? 'Pag may naramdaman nga lang tayo na kunwaring nakayapak ka tapos 'pag may naramdaman ka lang na, "Ano 'to bakit ang parang iba 'yong texture niya," na parang medyo anong tawag mo dito, 'yong maalikabok na ayan.
Oo. Oo, tama ako din ganyan ako. Mm. Mm. Oo, oo.
'Di ba? Walis kaagad. Hindi katulad 'pag robot eh, talagang iikot siya ng iikot, di ba?
Mm, mm. <laughs>
Alam alam naman natin lahat eh, ang mga babaeng Pilipina eh, mga literal na maseselan sa bahay 'yan.
Oo, tama.
Gusto nila yung Mm.
Kaya nga. Actually, okey din talaga 'yan eh, yan nausong 'yan. Yung simpleng bagay lang actually 'yan eh, 'yan na-ano nilang nadiskubre nilang ganyan.
Mm, mm. Totoo. Ay totoo. Simpleng bagay siya pero sana ano, in the future magmura din kasi 'yong ganung robot, kasi nakikita ko parang ang mahal niya, 'no?
Oo. Oo, mahal. Pero ano sila nag-o-offer sila ng paano makakamura, di ba?
Oo. Hindi ko alam hindi ko alam 'yan saan mo nakita 'yong
Oo. Parang ina-ano nila ng ilang hulugan, gano'n.
Ah, 'yong hulog-hulugan, oo. Pero ang mahal pa din, kasi 'di ba, parang magkano ata isang ganon lang nabilog na 'yon tapos 'yong pinaka-standard na robot pa 'yong mabibili mo, 'di ba?
Oo. Oo. Oo, oo. Tama.
Pero sana mababaan nila yung presyo dun sa mga high-end, di ba? Para lahat tayo makabili.
Oo. Eh siyempre pagka mga ganyan sa tingin ko, talagang hindi malabo na din babaan nila eh, Ano sa tingin mo? Kasi ano siya eh, high demand talaga eh, for the mean time, sa ngayon.
Sabagay, oo. Oo, totoo. Mm, kasi hindi natin alam sa susunod na mga hen na taon, mamaya meron pang mas magandang lumabas diyan. Alam natin ang bilis ng teknolohiya ngayon. Pero eto, paano kaya makakaapekto ang paggamit ng robot sa bahay sa pang-araw-araw na buhay ng pamilya?
'Di ba? Oo. Oo.